Oye, y ahora quiero conocer tu opinión con esta pregunta: ¿cómo afecta la publicidad a la imagen corporal en los medios?
Bueno, yo yo diría que de una manera, ah, muy notoria, esa sería, digamos que mi respuesta corta, pero, eh, quisiera remontarme un poquito al pasado para para explicarte cuál ha sido mi mi percepción al respecto. Este, ya los que pintamos canas, recordamos que en algún momento la idea, eh, la o la forma ideal estética de de la mujer, este, era, pues, una mujer un poco más, este, más, eh, fornida, más, eh, con más, digamos, con más, eh, ancha, etcétera. Este, más exuberante, eh, y esto era Sí, más carnita para agarrar y eso era lo lo común en en los medios, de hecho, salió una película que se llamaba 10 la mujer perfecta, y y esa película era una mujer, que era de allá de los países nórdicos, muy ancha de sus hombros y y así pues, con un cuerpo robusto, este, ese era, digamos que el paradigma de belleza que se tenía, eh, en común. Por ahí de los años ochentas, noventas, empieza una tendencia hacia las mujeres delgadas. Yo recuerdo, este, que en una ocasión, cuando yo fui a cortarme el cabello, este, vi una
Ujú. Claro, por favor. <chuckles> Ujú. Ujú. Más carnita para agarrar. <chuckles> <chuckles> Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Claro. Ujú.
Una revista y en ese tiempo había una campaña de de, eh, Benetton que hablaba acerca de del SIDA, eh, y mostraba pues personas muy muy delgadas, muy flacas y yo llegando ahí a donde me iban a cortar el cabello, vi una revista y había la foto de una modelo en blanco y negro acostada sobre un sillón totalmente delgada y y yo pensé, eh, que era una campaña en contra del SIDA, y resulta que era una campaña de Calvin Klein, presentando una a una modelo que se llamó, eh, se llama Kate Moss, totalmente delgada y entonces me chocó totalmente, y yo dije: "Ah, caray, ¿por qué ponen a una mujer tan delgada, en una en una revista mostrándose así?", este, fue el primer impacto que yo tuve respecto a la a la nueva línea que venía de del, eh, digamos que la la el nuevo modelo sí, sí, sí, estético que se tenía y y ahí comenzó a a verse cada vez más en las modelos, este, más delgadas y más delgadas y más delgadas, y eso detonó a al final en una grave crisis de de problemas de alimentación, la anorexia, la bulimia, este, que pues, durante digamos que finales o o en los noventas, eh, y a principios de los 2000, a todavía asolaba a la población, ¿no?, entonces creo que sí la publicidad tiene un impacto tremendo en esa percepción de la de los roles o de los cánones estéticos que se pueden tener y y en consecuencia, eh, las personas, pues buscan adecuarse y y la imagen corporal se ve deteriorada.
Ujú. Ujú. Claro. Ajá. Claro. La nueva percepción, exacto. Claro. Exacto. Ujú. Claro, y por ejemplo, o sea, mencionas que tú tuviste este primer encuentro, por así decirlo, con esta nueva percepción, pues, social que estaban presentando, o sea, en una en una revista con una modelo, tú crees que, por ejemplo, si si esta revista o si este nuevo método de presentar este "nuevo estándar", entre comillas, por así decirlo, de belleza, o sea, no se hubiera dado a conocer, pues, que en ese momento eran la fuente de de comunicación eran las revistas y todo esto, eh, en su tiempo, por ejemplo, los noventas que empezó, ¿crees que se hubiera dado igualmente el mismo modelo, o sea, en años más recientes?, o sea, en dándole más tiempo, ¿o si hubiera sido otro modelo diferente?
Ujú. Pues, yo creo que, eh, en realidad las las, em, ahora sí que digamos que las construcciones, eh, mediáticas, mm, son más definidas dentro de la industria que de lo que de lo que nosotros podemos creer, ¿no? Pero sí, eh, afectan, mm, terriblemente a a las personas porque, pues, los medios son con aquello con lo que muchos de nosotros estamos nutriendo la percepción del mundo. Entonces, este, eh, digamos que ellos son los que van marcando el paso y la sociedad de alguna manera le les va siguiendo, ¿no? Llegó a ser un un problema común, la la algo que le llaman el trastorno dismórfico, es decir, la incapacidad de percibirte como como tú realmente eres. Eh, estás puedes estar en los huesos, pero tú te sigues viendo obeso, obesa. Entonces, este sí, su influencia fue muy grande y creo que que fue por diseño esa esa tendencia hacia lo delgado que después, afortunadamente, este, pues, tocó tocó fondo, este, se generó un grave problema de salud y de y de este, em, pues, eh, problemas ya más graves, mentales en las en las niñas, en los adolescentes. Este, y y eso se fue revirtiendo poco a poco. Y como decías en un principio, pues, también los hombres ya ya necesitaban más carnita para agarrar y las mujeres también, este, eh eh, querían estar más sanas, y y y y se empezó a reper revertir eso paulatinamente, ¿no? Y y bueno, a lo mejor, como es esperado en una en un cambio social, se llegó al otro extremo donde se normalizaron algunas conductas como la obesidad, también como algo bueno o saludable, y y ahí está retornando eso a su a su punto de de partida, ¿no? No se trata de discriminar a la persona por su c eh, digamos, por su físico, pero sí se trata de buscar un equilibrio, donde la persona pueda estar saludable, ¿no?
Ujú. Claro. Claro. S exacto. Exacto. Ujú. Ujú. Men mentales. Exactos. <chuckles> Claro. Ujú. Claro. Exacto. Saluda exacto. Este, sí, creo que es o sea, tienes toda la razón en que no no siempre a lo mejor porque estés delgado significa que estés saludable, no porque estés un poco pasado de peso significa que estás, o sea, tampoco, ni saludable, ni ni mal de salud, o sea, hay que encontrar el ese balance como como específicas para para tener como lo mejor de los 2 mundos, ¿no? O sea, de que aparte, como dices, tantos problemas mentales, eh, y psicológicos que se que se crearon a raíz de de esta nueva, pues, presión social que a fin de cuentas eso es lo que fue, o sea, una presión social, y y los problemas médicos, o sea, de de salud también que se crearon. Que justo te iba a decir, bueno, más bien preguntar, ¿tú crees, o a qué público crees que afectó más?, no negativa, positivamente, simplemente como que le llegó más, o les cambió más la percepción, eh, a lo mejor de ellos mismos o del sexo opuesto, debido a esta nueva modelo que presentaban, la para, usualmente o generalmente, fue para para el físico de las mujeres.
Exacto. Sí. Sí. Ujú. Sí. Bueno, eh, yo creo que el mayor impacto estuvo en en las en las mujeres, y en las mujeres, especialmente jo adolescentes o muy jóvenes, ¿no?, eh, que eran más vulnerables, de cual eh, de alguna manera, las personas ya mayores, pues, ya tenían, eh, un criterio más más adecuado, aunque también pasó que la industria, al tratar de de captar ese mercado y de hacer, era era común que yo llegaba con alguna amiga, con mi esposa, o con alguien y llegabas y decías: "Bueno, tenemos es ¿tiene este pantalón?", "Sí, ¿lo quiere en talla 0, 00, 000, cua", ah ah, caray, este, e eran eran, este, prendas de vestir superpequeñas que que, um, dejaban fuera de lo que era la tendencia a a a digamos a la mujer, eh, que tenía un cuerpo normal o o un cuerpo diferente, ¿no?, más robusto, entonces, este, como que la la tendencia de la de la moda también vino a afectar y en ese sentido, pues, uh uh, las mujeres también buscaban, por tratar de ajustarse a ese a ese nuevo paradigma, este, aunque pues, muchas veces era era, este, eh, dañino para ellas.
Ujú. Claro. Uy, sí. Claro. Ujú. Claro. Claro, oye y justo, o sea, por ejemplo, esta, que dices con este ejemplo, o sea, de al m al momento de ir a buscar ropa, o sea, que ya, ¿crees que sigue siendo en la actualidad, o sea, algo que todavía, por ejemplo, las empresas, eh, siguen manteniendo el el hacer, por ejemplo, sus sus sus tallas cada vez más pequeñas, eh, para que las mujeres busquen de nuevo, o sea, sigan buscando entrar en esas tallas?, o, ¿crees que ya es, o sea, como normal por lo por lo por algo así decirlo?
Ajá. Sí. No, yo creo que, eh, ya ahorita este el paradigma cambió, este, ahora, este, mm, es más como un un cuerpo, digamos que que natural. Sí, aunque, eh, como te decía, eh, fuimos al otro extremo y y algunas mujeres todavía, este, buscan ahora una estética, eh eh, más exuberante, ¿no? Exceso de de busto, exceso de de caderas y y así. Pero, ese modelo, además de ser costoso porque, requiere cirugías estéticas, este no es del agrado de todas las personas, ¿no? Y y como que tuvo menos menos impacto, entonces, creo que sí. ya entramos en una en una etapa donde, eh, viva lo natural cada quien en su cuerpo y y y hay que aceptar, este, dentro de lo de lo que sea sano para la persona, pues, las distintas, eh, m morfologías que puede haber, ¿no? En en el las personas.
Ujú. Claro. Exacto. Ujú. Claro. Exacto. Oye, justo que que traes al tema esto de como dices, ¿no?, de que a algunas personas ya no les, o sea, no les parecen atractivos estos cuerpos, pues, más curvilíneos, por así decirlo, y que se ocupan, este, pues, un buen billullo para para poder este, para poder tenerlo. Exacto, <laughs> ¿qué opinas? O o a lo mejor te has topado por internet, eh, estas típicas, eh, influencers o inclusive cualquier chava normal, em, que en sus fotos alteran sus sus cuerpos con con edición para intentar como pertenecer a este a a este público de de operadas o que tengan más caderas, o un poquito más de busto, eh, ¿cuál es tu opinión sobre sobre estas chavas o inclusive chavos que también realizan estos, eh, estas ediciones en sus fotos?
Ujú. Sí. Ajá. <laughs> Construírtelo. Ajá. Claro. Sí. Sí, bueno, mi opinión puede variar dependiendo de lo cerca que se encuentre mi esposa, no, no, no es cierto. Este no, yo creo que yo creo que, este, realmente un hombre no puede sustraerse de la de la vista y dice, bueno, eso es eso es algo que resulta, digamos atractivo, por eso lo hacen justamente, sin embargo, em, también está cobrando relevancia la postura de los hombres que dicen, pues sí, pero pero, mm, preferimos algo que que, pues, sea más natural, ¿no?, ese es mi caso, yo digo, este, mm, hay varias, eh, variantes ahí o más bien varios factores que pueden a mí des desanimarme de de tener una pareja que tuviera esas características, primero, porque no es natural, sí, segundo, porque, pues, la belleza no es un parámetro, digamos que que tenga, eh, el mayor peso en la una relación que puede perdurar y tercero, porque, pues, una mujer deseable que se mantiene así por mucho tiempo, pues, va a ser deseable también para todo mundo, y eso, este, puede generar algún tipo de de conflicto, de inseguridad o de o de molestia, este, para ella o o para su pareja, en este caso, ¿no? Que que los demás hombres estén tratando de de reconquistarla o de hacer, este, amistad con ella, nada más por su cuerpo es es incómodo, entonces es un factor que también influye en decir no no a ver, este, yo para una relación, digamos que l duradera mejor tranquilos así en lo natural.
¡Ah! ¡Qué bárbaro! <laughs> Ujú. Claro. Okey. Ujú. Ujú. Exacto. Ujú. Claro, ya no q no quiero andar yo soportando que dices tú a a otros tratando de conquistar a lo que a lo que me ando comiendo yo, ¿verdad?, desde que es eh, eso es mío, para mí, nomás.
<laughs> Sí, ¿para qué nos metemos en en camisa de 11, varas?, dirían.
<laughs> Oye, yo creo que está, o sea, está superpadre tu punto de vista, en en en ese aspecto tienes, o sea, la razón y y, o sea, en que no, como dices, no todos, ah, no todo no a todos les va a gustar lo mismo y no porque se eviten o porque se pongan en la vida real significa que la a la persona a lo mejor por las que se la pusieron, o porque la editaron, les va les va a gustar, ¿no? No es para todo el público.
Ujú. Claro. Sí, claro, entonces, este, yo creo que, eh, viva la libertad, que cada quien tenga lo que lo que pueda, eh, y y le guste y, respetando eso, este, pues, eh, como prioridad la salud la salud física y la salud mental y todos amigos, como siempre, ¿no?
Ujú. Claro. Claro, exactamente, ¿y crees que, por ejemplo, o sea, las las marcas podían trabajar más este aspecto de que todo se mantenga natural, para ir borrando como, este, pues esta concepción que se tiene, o que se estuvo manejando en años pasados? ¿Crees que también está en sus manos el el ir cambiando lo que ellos mismos provocaron?
Sí, definitivamente, yo creo que, eh, tienen un un rol importante, no definitivo, pero sí importante en la fabricación de un paradigma que sea más humano, más natural y más saludable para todos. Es es, eh, indispensable su participación también.
Ujú. Claro, tienes toda la razón. Concuerdo contigo al 100%, este, me encantó escuchar de tus puntos de vista. Creo que son muy interesantes y realmente, que son aspectos que se tienen que tener en consideración, como dices, para tener el este aspecto mental y y la autoestima. Pues pues claro, ¿verdad? Eh, te agradezco muchísimo, me encantó platicar contigo.
Ajá. Igualmente, muchas gracias.
Nos vemos.